で、なんとなくその違いが、私はやっぱり、感情が、女性の方が、こう、深いんだろうなって思って。
うーん。 はい。 ああ、それはあるかもしれないですよね。うん、うーん、確かに。だから、私もなんか、違いを認めるタイプですかってゆうのも、ちょっと無理に変えようとすることは、あたしはないんですね、あんまり。なんか、うぃざこざになったら嫌なんで、あの、職場では。うーん。なんで、なんか違和感があるけれども、なんかそのまま、はいはい、って言うこと聞いて認めるタイプなんですよ、あたしは。<laughs>
ううーん、今日 はい。 うんうん。 ああ。確かに。 うん、あ、でも1番上手ですね。それができるっていうのがね、難しい。
いやいやあ。 いや、でも、ストレス溜まるんですよ、これがまた。<laughs> はい、とっても、うんうん。
や、すん、だ。<chuckles> そうですよね。うんうん。うーん、決してこれ勝ち負けではないんですけど、昔、あの、上司の方から上司っていうのかな、せんぱ仕事の先輩の方から、あの、引いて勝つっていうことを覚えなさいん。なんか そうなんですよね。
はい。 ええ。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 ああああああ。すごい、いい言葉ですね。うーん、なんかストレス溜まりそうですけども、なんかそこはね、どっかで発散してっていう感じすかね。<chuckles>
くうーん、なんか、最近、その、引いて勝つってゆう言葉の意味が、ちょっと理解できるようになりました。
うーん。 はい。 へえ、すごい。
いや、昔言われたときに、なに言ってんだろうこの人、引いて勝てるわけないじゃんって私は思ってたんです。割と、あの、どっちかに落とし前をはっきりつけないといけないんだって思ってたんですけど
ああああ。はい ふうん。 ええええええええ。うん、う、ふん。
あ、なるほどね、こう、結局、か勝ち負けではなきけど、引けるって、こう、器が
うん。はい。 ああ、おっきいってゆう感じすか。うーん、ま、ふーん、わかりますけどもね。<chuckles> うーん。うん。
うん、そうなんです。だから いや、多分その、う器をお持ちなんだと思います。<chuckles>
いやいやいやいや、うん、でもストレスはほんとに溜まるんですよ、それしてたら、もう、とっても。うん、で、喋りたくなくなるんですよね、相手と。
うんうんうんうん。 あは、そうですね。
ああ、無くなりますね。で、目も合わせなくなったりなんかしちゃって、もうなんか、半分喧嘩みたいになったりとかしてるんですけども、うーん、でも、それでもこっちからも言えないですし、なんか、お互い、多分、口下手なのかなってゆうのは思います。なんか、こう、人付き合いが、あんまし苦手ってゆうかうーん、なんか分かり合えないなってゆうのはありますね。
あ。 <chuckles> うんうん。 うんうん。 ん。 うんうん。 うん。

すういう時って、あの、視界から消すのが一番 <chuckles>
うーん。 そう、そうなんす。だから、こあの、極力、あの、会わないようにしてるんすよ。もう。<laughs> はいはい、それが一番いいんですけども、でも、ま、同じ仕事なんで、なんか、それもちょっと困ったなっていうのはあったりしますね。確かに。うーん。
うん、あ、たそうですよね。うんうん。 うんうん。 そう。 うーん。あの、そそういう時に限って、その人に何か確認をしなきゃいけないこと出てこないです？
はい。 ああ、ありますあります。ありますありますあります。のあ、ほんとに、もう、下から下からすいませんみたいな。感じで言って、もうその場を沈めるみたいな感じですかね。うーん、うん。
はい。なんででしょうね、あれ。 <chuckles> そうそうそう。 はい。ね、はい、うんうんうん。今今聞かなきゃいけないことがなぜこのタイミングでっていうのが、私あれね。ね。うーん、うん。
はい。 ありますあります。 うーん、ありますよね。うーん、だから職場ではちょっと辛いですね、この意見が合わないっていう時はね、とっても。はい。でも、友達と喧嘩になったこととか、どうやって仲直りしましたか？
そうですね、うーん。ま うん、もう、ほんとに、あの、わか若い頃っていうか、あの、まだそうですね、勢いがある頃は、<chuckles> 腹を割って話し合おうみたいな。
はい。 ええええ。 うんうんうん、はい。 ああ、なるほど。うん、ふん、うん。
うーん。 今はですね、うん、時間があの、時が過ぎるのを待てるうーん、そうですね。ぜひ
はい。 うんうんうん、待つっていう感じですか？うんうんうんうん。そうですよね。だから私もそうですね。友だ喧嘩になったことはあるんですけれども、どうやって仲直りしたかっていうと、やっぱり、なんか、時間を置いてですね、やっぱり。
うんうん。 そうですよね。
うーん、なんか、あの時ごめんねとか、そういう風なことは一切言わないで。うーん、もう時が経つのを待つみたいな感じですね。
うーん。 あ、大人で。じゃあ、友達もそのお友達も逆に、あの時のことなんだけどっていう風に一回、こう戻ったりとかはもうしない。
うーん。 あ、はい。 あ、しないですね、一切。うん、なんか、忘れ忘れてるんじゃないですけれども、そのことに触れないですね、あんまり。
ああ、いいですね。 うんうん。 うーん、あ、でも、呼吸がぴったりと合ってるからいいですね。
うーん。 いや、どうですね、ま、長年の学生の時のからの友達なんで、なんか、分かってくれてるのかどうか分からないですけどもうんうん、その時はちょっと、いね、言い合いじゃないんですけども、私はこうだっていう風な意見は言いますけれども、その後ぷっつり切れたりとかはなくって、ま、しばらくしたら連絡を、また、ん、続けるみたいな感じで、ずっと来てますね。
うーん。 うんうん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 へえ。<sniffs>
うんうん。そんな感じです。<chuckles> はい。
あ。<chuckles> ね。これ、ほんと、友達が意見と合わない時、どう対応しますか？ほんとこれは、あの、時間が解決して、うん、あのそうですね。
はい。 そうですよね。でも、話し合いで解決する以外に試してみたい方法とかありますか？